あの、少しアドバイスいただけたいなと思うことがあるんですけれど。
はい、どうぞ。
はい、あの、私ですね、結構体型が、あの、細いタイプでして。
はい。
はい、ちょっと、あの、弱々しく見えるっていうのはすごい悩みとして持っていたので。あの、はい、ちょっと、もうちょっと、強く見えるような、かた格好になりたいので、その筋トレを、こう、ま、ちょっとし始めたんですよね。
なるほど、はい。 は始めたところなんすね。
そうですね、はい、まあ、3ヶ月とかぐらいは、一応ちょっと、やににかげつか、2、3ヶ月、はい、やってるんですけど、えっと、なんかやっぱりいまいちですね、そのやってる割になんか、あまり、か見た目が変わっているような気がしなくてですね。
はい。 さんかげつぐらい、はい。 はい。 はい。 な、はい。
はい、で、なんか なんか、あんまり、これもやり続けるのも結構しんどいもんですから。
なるほど。効果が見えないとやっぱりしんどくなりますよね。
はい。 そうですね。まあ、ですし、やっぱその1回1回のトレーニングでも、やっぱこう負担が大きいですし、なんか気持ち的にも毎回、あの、しんどい思いをまたしに、自らしに行くっていうのが、すごいハードルを感じてまして。はい、まあ、で、効果が見えないとなってくると、うーん、なんか、まあ、あんまり続ける気力も、ちょっとわかないですし、あ、まあ、結局また
はい。 はい。 はい。 ああああ。 わかなくなりますよね、確かにね、うーん。
そう、そうなんですよね。また、このガリガリのままで、ええ、過ごすことになるのかなっていうふうにちょっと考えてまして。
はい。 なるほど。
はい、そう、あ、ええ。
今、年齢はおいくつぐらいなんですか？
あ、30代です。
30代です。ああ、あと、3ヶ月間ってことですけど、これジムか何かに行かれたんですか？
はい。 あ、はい、ジムに行ってますね。
ああ、トレーナーの方はついてます？
はい。ああ、ちょっとそこまではやれてなくて、あの、いわゆる24時間営業ジムに行ってます。
ああ、そういう意味では、あの、なんて言ったらいいんでしょう。トレートレーニングの内容や、あの、筋肉をつけたいっていう意味での食生活なんかは、全部自己流っていうイメージですかね。
はい。 ええ。 そうですね、まあ、なんか YouTube とかで、ちょくちょくと説明されているのがあったりするので、まあ、それを見て、あの、なかやまきんに君とか、なんかすごい、丁寧に解説してくれてるんで、なんかそれで、まあ、筋トレの方法とか、まあ、食事も、まあ、あの、ある程度参考にしたりは、まあ、したりしてるんですよね。
あ、はい。 あ、はいはいはい。 ああ。 はい。はい。 なるほど。今、例えばトレーニング、週に何回ぐらい行かれてます、ジムに？
はい。 そうですね、まあ、ちょっとあんまりトレーニング時間割けないなというのを思っているので、1回の時間を短くして、ええと、ご一応、週に4回ぐらい行くようには
はい。 ああ、いいなるほど、週4回。1回、ななんどれぐらいの時間です？
筋トレとしては、大体30分ぐらいになりますかね。
30分ぐらいすか。いわゆる、なんて言ったらいいんでしょう。筋肉痛ってありますか？
はい。 あ、筋肉痛は、はい、出てます。
あ、出てます？
はい。
で、ええと、筋肉痛の翌日も行ったりしてます？
あ、はい、行きます。
行かれてます。ああ。
そうですね。 まあ、ただその、4日に分けてるっていうのは、ええと、いっかい30分程度なので、えっと、部位を分けてやってるんですよね。
そこまではい。 はい。 あ、はい。 あ、なるほどなるほど。
あの、よんパートだから筋肉痛があるところを、翌日は、やっと、やらない、一応サイクルにはそうですね。
やらないようにされてるんですね。
なっててですね、まずはい。
ええ。でも、しゅしゅ週によ4回、30分とはいえ、4回行って、効果が出ないと、やっぱりちょっとつまんないすよね。
で、かつはい。 はい。 そうですね。なかなか、つまらないですね。はい。そうなんすよ。
うんうんうん。やっぱりね、3ヶ月経ったらちょっとだけでも、何らかの効果が見えてこないと、ちょっとモチベーション維持できなくなっちゃうのは、これはもうしょうがないっすよね。
はい。ええ。 はい。 うん。 うーん。ああ、やっぱそうですよね。
ええええ。あの、例えば体重なんかは変化あったんですか？
はい。そうなん ああ。体重は、うんと、お、1、2キロ増えてました。
はい。 ああ、ただ、1、2キロっていうとね、ちょっとやっぱり、ね、食べたり食べなかったりで変化する、う、レベルで、すなっちゃいますもんね。
はい。 うん。 <chuckles> そうですね、確かに。うん、だからその筋トレの効果で筋肉が増えたのかどうかとかが、ちょっとわからないです。
あ、うん。あ。 つ う、見えませんよね、見えませんよね、確かにね。あとは、まあはい。
はい。まあ、やっぱ、筋トレをしても、なんかそんな日々の変化っていうのが、まあ、いちとのじゃあ例えば、う、なんでしょうね、ベンベンチプレスをして、で、その胸の筋肉を鍛えて、で、家帰って、じゃ筋肉を見て、大きくなっているのかというと、別に、まあ、そんなことはなくてですね、なんかほんとに
はい。 あ、はい。 はい。 はい。 まあ、すぐには、どうなりませんよね、どうかやってもね。
そうなんです。なんかあの、めちゃくちゃしんどい思いをしてやってきた割に、なんか全然すすぐに効果が出なくて、なんか思った以上に1回のその体への影響っていうのがすごく小さくて、ま、なんかネットとか見たら一応そういうもんだ、みたいな書かれてるんですけど
はい。 はい。 はいはいはい。 ええ。
まあ、にしても、ちょっとその、や、こんなに変化遅いんだったら、いいつまでやらないといけないんだっていうなんか感覚もちょっと、はい、あったりしてはい。
ああ。<chuckles> 例えば、体脂肪率って見てます？
ああ、と、そこまでは見てないです。あの、家のやつがその、体重を測るのみの体重計になってて
あのですね、おそらく最初に変化が出てくるの、体脂肪率かもしれません。
はい。 体脂肪率が変化するんですか？
はい。
はあ、ほほ。
ああ、あの、痩せてらっしゃる方だから、あんまりあの意識されてないかもしれませんけど
ええ。 はい。
無酸素運動をすると基本的に体脂肪率が下がってくるんですよね。
ええ、そうなんですね。
うんうん。で、何て言ったらいいんでしょう、体重が増えつつ、体脂肪率が下がるっていう、げ現象んなるんですよ。
うーん。 ああ、なるほど。そうか。
なぜかというと、脂肪が落ちて筋肉がついてくるじゃないすか。
あ、そうですね。
で、筋肉の方が重いんですよね。
うん。 ああ。はいはい。
そのために、体脂肪率に一度注目されてるされると、意外と数字的には、良い方向に行ってるかもしれま最初は。
ああ、なるほど。そうか、あの、なんか体重がもっと増えてほしいっていう、すやっぱ、あの、平均体重に対して、えっと、私の身長から比べての7キロぐらい、体重が少ないんですよ。
うん、はい。 だいだいだいぶスリムな体型ですね。
<chuckles> そうですね。あの、女性だったら喜ぶと思うんですが、ちょっとやっぱ男やと、ひ弱にしか見えなくて、そう、あ、もうななきろ体重
ええ。 ん、で、はい。 ええええ。せめて細マッチョまでいきたいすよね。
はい、増やしたい。やっぱり理想は、えっと、平均体重と同じ、かつ、なんかすっごい脂肪がないみたいなの、一番かっこいい気が、するんですが。
はい。 ああ、恐らくそうすると、やはり、体脂肪率にまずは注目されると、い実は意外と変化が出てるかもしれませんね。
なるほど、そうか、体重だけ見てたから、全然効果ないし、プラス7キロまでだと、どれぐめっちゃ遠いわと思ってたんですけど。まうん。
ええ。 はい。だから体脂肪率と体重の関係を見ると
はい。
いいと思いますね。体重は変わらないで、体脂肪率が下がってるってことは、筋肉が増えてるってことですよね。
なるほど。 はい。 うーん、確かにそうですね。そうか、脂肪の量が減らなくても、筋肉が増えれば、体脂肪率って下がりますもんね。
うん。 あとはそうなんです。うん。ええ。あとは、なんかお話聞いてて思うのは、食事の方ですかね。
ああ、はい。食事ですね。
うん。タンパク質を十分に摂ってるかどうかですよね。
ああ、確かにそれは、ま、ちょっとわからないですね。あの、摂るように心がけているつもりではありますが、ま、摂るその必要量はい、摂れてるのかどうかがちょっと。はい、そうですよね。
で。 はい。 痩せてらっしゃる方って基本的に、あの、食が細い方多いじゃないすか。 ええ。 肉とか、ん、バンバン食ってますか？
確かに。 バンバンっていうのが、ちょっと、どの程度あの、まあ、食べるようにはしてるんですけどね。ちょ、食べれきれてるのかどうかが。まあ、あの、いつもの食事としましては、えっと、朝にプロテインバーを食べて
ああ。あるいは ええ。 はい。 はい。
はい、で、昼間とかは、えっと、まあ、外食あの、自炊がちょっと苦手なので、えっと、まあ、松屋に行って、で、それで、えっと、定食でなんかサラダもついてくるので
はい。 はい。 はい。 はい。
はい、ま、それの定食を食べるっていう風にして、まあ、2食ともなんかそんな感じなんですけれど。ええ、なんで、なんでしょうか。まあ、いまあ、毎食お肉とかはあるようにはしてますね。
はい。 ああ、あのですね、意外とタンパク質を摂るって、あの、大変なんですよ。
はい。 ああ、大変なんですか。
大変ですね。結構な肉の量の肉とかを食べないととれないし、プロテインひとつだとちょっとやっぱ足らないかもしれないですね。
へえ。 あ、足らないんですか、全然。
ええ。
ああ、はい。
あ、あの、そうですね、1度例えば食事の内容っていうのをトレーナーさんに見てもらうのが一番ですけど、そこまでやらないんであれば、例えば、今だったら、あの ChatGPT にメニュー作らせてみるって手もありますね。
ええ。 はい。 ああ、なるほどですね。なるほど。
うん、今の食事と関係っていうのを細かく教えてあげて、自分としてこういう風になりたいんだっていうことで、運動量なんかも教えてあげれば、そうすると、「ここが足らない」とか、「もうちょいこれをこうした方がいい」っていうアドバイスが出てくると思いますね。
はい。 ええ。 ああ、確かにそうですね。そうか、うん、ちょっと確かに、えっと、まあ、自分の主観で、えっと、まあ、ある程度タンパク質を取ることをまあ、特に朝の前まで菓子パンだったんで、ま、それ脂肪とか、まあ、炭水化物でしかなかったなと思ったのを、まあ、プロテインバーに変えるっていうことで、ええ、まあ、ちょっとタンパク質を摂る意識をしていたつもりではあったんですけれど
ええええ。 うん。 はい。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。
それってちょっとあくまで主観的な、まあ、試みでしかなかったので、まあ、やっぱり、その、客観的に自分の目指したい方向性に対して、ま、必要な、ええ、タンパク質量とかを、まあ、把握するところ、まあ、これをやっぱ数値をもって、ええ、まあ、ちゃんと、まあ、1日に摂取できてるのか、ええ、という確認が、あの、非常に欠けていた気がしました。
う、そうですね。はい。 はい。 はい。 はい。 ええ。あの結局筋肉をつけるって、もう今の時代って科学なんですよね。
うん。 ああ、なるほど。
うん、どれぐらいのタンパク質を摂取して、どれぐらい筋肉に負荷をかけて、要はいっかい壊して筋肉をつけてくわけじゃないすか。
はい。 はい。
うん、だから、運動量の方も、もう少し見直しを実はかけた方がいいのかもしれないすよね。
ああ、なるほどですね。なるほどですね。うんうん。
うん。取得するタンパク質量と運動ですよね。あとはきゅう休息をどうするかっていうのの組み合わせで大体その筋肉の成長決まってきますんで。
ああ、ははは。
うん。
そういうことですね。まあ、ただただジムに行って、なんかそれなりに、やり方を知っててやるだけっていうわけでも、またないということなんですね。
ええ。 ないですね。あと体質にもよるんですよ。
ああ、はあはあ、なるほ
なかやまきんに君のやり方があなたにとっていいとは限らないですよね、これね。
ああ、確かにそれもありますね。確かに筋トレの方法ってなんかたくさん出てきたんで、何をやればいいのかとか、結構確かに迷いまして、動画でも。まあ、なかやまきんに君以外の人が話してるやり方とかあったんで、まあ、ちょっとそのあたりのあの、客観性っていうのが総じてあの必要だなって感じたんで、そのあたりを取り組んでみたいと思いました。
ええ。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 あ、はい。 ええ、頑張ってください。応援してます。
ええ。